بُص، هو أنا بقى مشكلتي كلمتها مرّة. والتانية وتقدر تقول آه كلمتها مرة قُلت لها إحنا كنا م ك إحنا مش اتفقنا في البداية آآ إن يبقى في بيننا حدود، وكل واحد يبقى عارف كويس جدًا اللي ليه واللي عليه. آآ أنا ممكن أبدأ لَك الأول أصلًا في التصرف أو الحاجة ال اللي مر اللي قصدي اللي حماتي أكتر حاجة ضايقتني أو أكتر حاجة خلّتني أتخنق من الموضوع ده. آآ وتدخل آه يعني في البداية مثلًا تقدر تقول آآ أنا مثلًا أحب آجي أدخل البيت آو أروح البيت ألاقي خلاص يعني أقعد لوحدي بتاع بارتاح خلاص جاي من الشغل تعبان وبتاع. ألاقي مثلًا
إزاي؟ ياريت آه اتفضل.
مراتي تحت، أو فوق، أو هي أو حماتي فوق، ما فيش مشكلة يا ستي أنتِ قاعدة في بيتك ولكن مش كل يوم هاه، يعني م مش كل يوم تعملي كده. ده حاجة، تاني حاجة برضه بتضايقني آآ إن مثلًا آآ يعني حابين نخرج في مكان، آآ أصل ماما أنا بس كنت مديَّة لها موعد إن أنا هاقعد معاها النهاردة يوم الجمعة تحت ومش آآ هو أنتِ مش مكفيكِ تقعدي معاها؟ فأنا قُلت لوالدتها معلش هنخرج وبتاع، ليه يا ابني هو أنتَ عاوز تحرمني منها ليه؟ ومش عارف ت عارف القرب بتاعهم القرب بتاعهم آآ في البيت
آه. بالضبط. حسسها إن هي رجعت تاني قعدت في بيت أبوها يعني بعد ما كان بقي لها سنتين ونص آه ف فرجعوا آه رجعت تاني قعدت معاهم بقى. آه.
الله ينوَّر عليك. أنتَ جيبتها من الناهية حرقيًا، حسّيت إن هي حسّت بقى إن هي بالضبط حسّت إن هي خلاص يعني آآ يعن خلاص بنتها رجعت تاني في حضنها، ومش ما اتجوزتش ولا حاجة والحنين كَلْها يعني.